Beni çok uzun aylar görmediği için, eee, hep ben gittiğimde, böyle, eee, fiks 1-2 hafta böyle sarma yeriz, güzel güzel o ya, şeyi, gideririz, sarmayla hasreti gideririz. <exhales> Onun dışında hastayken, eee, normalde çok çorba içen bir insan değilim ya. Genelde, işte, hani, insanların hep bir şey vardır ya, işte, çorbayla başlarlar, ııı, sonrasında, eee, ana yemekle devam ederle aynen, öyle öy öyle bir standardı olan bir insan değilim ama hastayken bana çorba yapılmasını talep ettiğim ve beklediğim bir yerdeyim ya da kendim tek başımaysam da kendime çorba yaparım, severim o zamanlar içmeyi. En sevdiğim çorba da mercimek çorbasıdır. Çok, ııı, çok, eee, pratik, basit, eee, bence tabii, yani, benim mutfak, eee, şeylerime uygun daha becerilerime uygun olduğunu düşündüğüm bir çorba çok severim. <inhales> Eee, bu şekilde herhâlde olurdu listem.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, standarttır bu genelde insanlarda. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Imm. Gerçekten çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. <inhales> <breath> O zaman, eee, buradan şunu anlıyorum, yani, listenizde, eee, gerçekten çok spesifik yemekler var, eee, yani, eee, tavuk pilavla başladık, ondan sonra, eee, hasta olduğunuzda çorbalardan bahsettiniz ki bu zaten <inhales> bütün insanların listesinde vardır diye düşünüyorum. Sonrasında da, evet, sütlü tatlıdan bahsettiniz, cheesecake'i sevdiğinizi söylediniz, gerçekten çok güzel bir tatlıdır. Eee, bir de etli sarmayı duydum ki mükemmel bir yemek, eee, ve annenizden yaptığınızı söylediniz. Yani, şunu sormak istiyorum, ııı, annenizin burada, eee, yani, konfor yemeklerinizi, eee, oluşturmasında da bir katkısı olduğu görülüyor. Annenizi sık sık ziyaret, eee, anladığım kadarıyla aynı şehirde değilsiniz annenizle, annenizi sık sık ziyarete giden farklı ülkelerdesiniz, aaa, çok güzel, yani, bu biraz, eee, evet zor olabilir ama arada sanırım ziyaret ediyorsunuzdur. Ne sıklıkla annenizi ziyaret edersiniz ve bu ziyaretlerinizde hep bir, ııı, annenizden gelen bir konfor yemeği olur mu?
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Aynen öyle. Vazgeçilmezdir, ya. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eve Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet maalesef farklı ülkelerdeyiz hatta. <chuckles> Evet. Ke çok zor. Evet.

1. en önemli adımım, eee, ilk taşındığımda, ilk baktığım şey haritada bana en yakın olan Türk marketiydi. <chuckles> N eee, o kadar şanslı bir insan değilim yani çok yakınımda yaklaşık bir yarım saat uzaklığımda bir Türk marketi var ve her zaman da aradığım şeyleri bulamıyorum ama sağ olsun arkadaşlarım çok sık ziyaretime geliyorlar. O yüzden, her geldiklerinde şey diyorum, mutlaka onlara siparişler veriyorum: "İşte şuyum eksik bana şunu getirir misiniz?" ya da Türkiye'den dönerken inanılmaz büyük bir valiz yapıyorum ve herkes normalde işte böyle giyeceği kıyafetleri, ayakkabıları vs. getirir götürür böyle şeyler yapar. Benim valizim tam bir böyle şey valizi oluyor yani, iii, aaa, A'dan Z'ye bı aynen öyle yani baharattan kahveye, işte, salçadan erişteye, böyle çok, çok, eee, çeşitli bir valiz oluyor ve o beni belki beş altı ay götürüyor diyebilirim ama onu, eee, o hissi farklı bir ülkede yaşatmak gerçekten inanılmaz hissettiriyor. Bu artık, benim bir geleneğim oldu yani gidip geldikçe bu kadar fazla ürün getiriyorum ya da işte çevremde, eee, olan hâlihazırda olan marketleri yerel pazarları, bazen buradaki yabancı marketlerde bile işte Türk haftaları oluyor mesela. Ya, birebir aynısı olmasa da işte, biraz yanından geçen ün ürünler bulmak mümkün. Onları takip etmeye çalışıyorum. Bu şekilde.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> He he. Hı hı. Iıı, market gibi, o d diyebilir misiniz? <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bunları nasıl, hı hı, bunları nasıl keşfediyorsunuz peki? Yani, ııı, nasıl insan, yeni insanlarla mı tanışıyorsunuz, internetten mi buluyorsunuz?
İnternetten buluyorum, internetten buluyorum.
Hımm, anladım. Yani, iii, gerçekten, eee, anlatmış olduğunuz hikâyeler, çok enteresan anekdotlar paylaştınız. Yani ben paylaşmış olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Rica ederim, ne demek bir zevkti. Umarım en kısa sürede tekrar konuşma fırsatı yakalarız. Kendinize dikkat edin.

Ya, benim için kesinlikle konfor yemeğim tavuk pilavdır. Çok severim, iii, çok severim ve böyle her, ııı, "Acaba bu akşam ne yapsam?" diye düşündüğümde elim hep tavuk pilav yapmaya gider. Hiç de sıkılmam yemekten. Hani, bazı insanlar hep şeydir ya, böyle, işte, 2 gün o yemeği üst üste yiyince 3. gün o yemeği yiyemezler. Hiç öyle biri değilim. E aynen. Hiç bıkmadığım, 3-4 gün üst üste yiyebildiğim, hatta böyle bazen, eee, şey yapıyorum, bö haftalık yemek hazırlıyorum. İşte, onun he bazını eğer pilav olarak hazırlıyorsam şey diyorum: "2-3 güne kesinlikle hani, tavuk pilav şeklinde koyayım ya da işte, tavuğu başka şekilde pişireyim ama pilavın yanında tavuk olsun," gibi kombinasyonlarım oluyor, yani.
Bu çok ilginç! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hiç bıkmadığın bir yemek. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Haftalık, evet, haftalık bu yemek programında olması gerçekten ilginç, yani. Tavuk pilav da, eee, zaten, eee, Türkiye kültüründe olan bir şeydir, yani, herkesin bildiği, eee, çocukların da olsun, herkesin, eee, sevdiği, yani, bazen, eee, tavuğun yanında farklı şeyler de oluyor genelde. İşte, ne bileyim, eee, farklı farklı şeyler de eklenebiliyor ama standart, eee, olanı tabii ki de tavuk pilavdır. Peki bu, ııı, tavuk pi tavuk pilavla, eee, ilk, eee, ne zaman ilişkin başladı, ilk ne zaman hayatına girdi ve nasıl bir anıyla başladı?
Hı hı. Eve inanılmaz büyük bir yer var. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Güzel. Ya, eee, aslında ilk olarak nasıl başladı? Çocukluk yıllarımda annem çok güzel yapardı. Annem pilavı çok güzel yapardı ve böyle o, eee Aynen. O tavuk da sanırım böyle şey oldu ya, ilk, iii, spora başladığım dönemlerde, profesyonel spor yaptığım dönemlerde, işte, protein çok önemliydi. Annem de hep şey derdi: "Tamam, pilavı ye ama işte, tavuğunu sakın eksik etme," gibi. Hani, spesifik tavuk pilav gibi bir yerden başlamadı ama böyle bir hikâyesi var bende. Ve o zamandan beri, eee, z değişik değişik, mesela, pirinç türleri deniyorum. Mesela, Basmati'yi deniyorum ya da işte, bizim, eee, Türk pirincini deniyorum falan filan. Böyle değişik kombinasyonlar yapıyorum ama benim için en vazgeçilmez, eee, Türk pirinci ve tavuk pilavı o şekilde yapmak. Yanına ayran ve vazgeçemediğim turşudur, yani, bu, iii, ü üçlü benim konfor alanımdır yemek konusunda.
Hı hı. <chuckles> Anneler her zaman iyi yapar. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. I hı. Evet. Ya, bunu, bu olay gerçekten çok güzel, ya, hani, annelerimiz zaten, eee, hepimizin hayatlarına, eee, farklı farklı yemek tarifleri, farklı farklı yemek türleri eklemişlerdir. Eee, tabii, yani, tavuk pilav, eee, farklı yemeklerin yanında her zaman tamamlayıcı olarak da her zaman kullanabilir. Eee, spor olarak da yaptığın zaman, eee, sporcuların da, eee, işte, protein ihtiyacı karşılaması vs. gerçekten çok önemli. Peki, eee, şu anda, eee, bunu kendin evde yapıyor musun, eee, yoksa, eee, başkaları mı senin için hazırlıyor, belli bir şeyin var mı bunun için?
He he. Evet. Evet, evet. Kesinlikle! Aynen, öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle! Hı hı. Hı hı.

Şimdi hasta olduğum zaman, ııı, yani, karakter olarak çok mızmız ve nazlı bir insanım. O yüzden, böyle, genelde bil biri benim için hazırlasın çok isterim. Yani, hayatımdaki o an e en yakınımdaki insanın hazırlamasını çok isterim. Bu tavuk pilav da olabilir herhangi bir yemek de olabilir, böyle, eee, spesifik bir yemeğim yok hastalandığım zaman. Üzgünken de genelde, eee, sürekli bir şeyler pişiririm. Bu benim, eee, iş üzgün olduğum anlamına gelen bir eylem yani. Eğer çok bir şey pişiriyorsam sürekli, çok aktif bir şeyler pişiriyorsam ya, ç kafam çok doludur ya da çok üzgünümdür ama kutlama havasındayken ya da, işte, böyle, mutlu bir haber aldığımda vs. genelde elim hep tatlıya gider, yani, eee, yemekten çok tatlı tüketmeyi daha çok severim. Mesela bir terfi mi aldım? Tatlıyla kutlarım ve yanına kahveyle ya da, işte, eee, bir şey kazandım, hemen onu bir tatlıyla kutlarım ya da, işte, bir arkadaşım terfi aldı, ev aldı, çocuğu oldu vs. yani, eee, bu bu tarz tatlılar hep çok büyük bir yer kaplar benim hayatımda. Genelde kutlama ve mutluluğu hep tatlıyla, eee, ilişkilendiririm nedense. Bu şekilde benim için.
I hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hıh. Hımm, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, şöyle diyebiliriz o zaman, eee, yani, s evet, konfor, eee, alanımızda olan bir yemeğimiz her zaman var, ama farklı ruh hâllerinde olduğumuzda, işte, üzgün olduğumuzda, mutlu olduğumuzda, bir şeyi kutladığımızda o zaman bus burada, işte, artık o tavuk pilavdan ziyade farklı yemekler daha, eee, uğraş verici yemekler de olabilir. Yani, değişik lezzetlere doğru yeniliyoruz. Peki, şunu sormak istiyorum, yani, eee, tavuk pilavdan başlayarak, işte, konfor alanınızdaki yemeğiniz, böyle bir sıralama yapsanız "Ya, işte, ben, eee, hasta olduğumda, işte, şu yemeği koyarım sıraya, işte, üzgünken şunu koyarım, işte, kutlamalarda da şunu koyarım." deseniz belli bir liste verebilir misiniz bize?
Hı hı. Evet, e cepte o. He he. Evet. Değişik lezzetler. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A. Evet, kesinlikle veririm ve bu sorunuza bayıldım. Çok güzel bir soru benim için. Yani, şöyle, üzgün üzgün olduğumda kesinlikle canım yine, böyle, tatlı bir şeyler ister. Buraya da mesela en sevdiğim tatlıları düşünürsem kesinlikle sütlü tatlıları koyarım. Spesifik bir tatlım yoktur ama cheesecake de severim mesela s o benim için sütlü tatlıya girer benim şeyimde ya da s
Hı hı. Evet. Cheesecake herkesin sevdiği bir tatlı.
Aynen öyle, yani, ya da sütlaç, eee, kültürümüzden girebilir. Bu tarz şeyleri koyarım. O Üzgünken böyledir. Mutluyken, eee, mutluysam ve annemin yanındaysam <chuckles> 1'inci sıralamayı kesinlikle etli yaprak sarması alır. Çok sevdiğim bir yemektir yani
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Hımm. Etli yaprak sarması gerçekten çok güzel bir yemek.
Müthiş ve kendi yapabildiğim, eee, bir şey değil. Hem, iii, üşengeçliğimden bence hem de o annemin lezzetini hiçbir zaman elde edemediğimden muhtemelen. Hani, şeyden korkuyorum bir noktada bu kadar kötü yaparak, eee, kendi sevdiğim yemekten vazgeçmek istemiyorum, yani, bu, eee, sevgimden. O yüzden anneme bırakıyorum genelde. Annem de sağ olsun zaten
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> He he.